Anladım. Peki hani bu online üzerinden konuştuk özellikle online alışveriş. Emm, mağazaya da gitmeyi tercih ediyor musun? Hani seviyor musun? Yoksa, eee, bu daha mı kolayına geliyor? Hani.
Alışveriş yapmayı çok seviyorum. Gezmeyi seviyorum, ürünlere bakmayı, dokunmayı seviyorum ama artık şunu da fark ettim. Eee, hani mağazada her istediğim şeyi bulamıyorum.
Hı hı. Hı hı. Tabii.
Çok kısıtlı artık olmaya başladı. O yüzden bence 2. el platformlarda ya da, 2. el pazarlarda ya da dükkanlarda, butiklerde daha fazla tek çeşit bulabiliyorsunuz. Evet, evet. A, 2. el, vintage mağazaları.
Hı hı. Hı hı. Hah, onu kast etmiştim aslında. Hani şey yani bu, eee, s 2. el vintage mağazalarında yine fazla çeşitlilik oluyor mu online gibi yoksa bir tık daha kısıtlı mı?
Kesinlikle oluyor. Takılar da olabiliyor. Yani Eşsiz takılar. Yani tek eşli diyelim, yani 1 tane var diyeyim. O şekilde, hani 1 tanede
A, ne güzel. Hı hı. Evet.
Birinde daha göremeyeceğiniz şeyler oluyor. Bir tane gözlük oluyor. Eee, bir tane farklı bir ceket oluyor. Bunlar çok güzel bence. Hoş yani. Mağazaya gitmeyi seviyorum, evet.
Hı hı. Hı hı. Yani o şekilde o şekilde gidiyorsun anladım tamam çok güzel. Hı hı. Peki hani, eee, özellikle bu şekilde, eee, alışveriş tercihini değiştirdiğinden beri diyeyim, eee, tarzın değişti mi mesela bir tık da olsa yoksa hani aslında aynı tarza sahiptin, eee, sadece tercihi mi değiştirmiş oldun? Hani.
Gidiyorum tabii ki. Tarzım hâlâ aynı. Ben ne kadar zorlarsam zorlayayım hep geriye dönüyorum. <chuckles> Diyorum ki bu sefer artık işte krem rengi, kahverengiler, kotlar giyeceğim. Sonra bir tane işte ikinci el uygulamada çok güzel marka bir ceket görüyorum ve fiyatı inanılmaz uygun. Yine o zamanlara geri dönüyorum, yine ondan alıyorum. <chuckles> Yani tarzım hep geriye dönüyor. Hep b benimle bütünleşmiş, yani değiştiremiyorum.
Ha ha. Hı hı. Hı hı. Hıı. Hı hı. Anladım. <chuckles>